¡Ay! Son, yo creo que cosas bien impactantes en el día de hoy para para mi vida. Eh, sí y y bien diferente a como era en el pasado, porque antes, pues, vivía con mi familia hablando de mi mamá, mi hermano y demás. En en una casa, ¿verdad? Yo era el hi el hijo, todavía sigo siendo hijo, pero era eh, el hijo en ese ámbito familiar, y este año recientemente, pues, me mudé, me mudé con mi pareja, ahora vivimos aparte. Entonces, construimos esta otra nueva sociedad familiar, que es muy distinta.
Sí, ¿verdad? Ajá. Okey. E esta es la familia que tú estás construyendo, y la anterior es la familia de donde vienes.
Exacto. Exacto, la que no escogí es la anterior, pero que soy muy agradecido, y feliz de haber sido parte así
Por supuesto.
y esta es la familia que sí escogí.
Pero definitivamente son muy distintos, ¿no? Los roles de estar a la que de la que vienes, a la que formas, ¿no?
Ujú. E exactamente. Sí, antes era mucho más sencillo para mí hacer un equilibrio, por ejemplo, con el trabajo, y con aprendizaje, en contraste en la familia, porque mi rol no era tan involucrado como el de mis padres, por ejemplo. Yo yo yo gozaba de los beneficios de que mamá cocinara. Sí, exacto, de que mamá cocinara, de que, y que no me dejara cocinar, o sea, mí me gusta cocinar, pero ella, la cocina era su su reino, ¿no? Era su su espacio seguro. <laughs>
Claro. ¡Por supuesto, de ser hijo! ¡Claro, claro! Ella era, ah, la jefa de esa familia, la reina de esa familia, y tu papá el rey de esa familia.
Sí, ajá. Ex ajá. Claro. Sí, sí. Entonces, ese dinámica, y en ese momento, pues, no había ningún problema, yo entendía perfectamente cuáles eran mis responsabilidades, en qué lugar me encontraba, y cómo equilibrarlo con el trabajo, pues, era muy sencillo porque no tenía muchas cosas en qué pensar. Y en contraste ahora es diferente.
Claro. Y ellos te comprendían muchas cosas, por ejemplo, de de tu trabajo, no te reclamaban por no tener el tiempo, al contrario, se sentían orgullosos de ti, de que estuvieras trabajando, de que esa comprensión, ¿no?
Sí. <giggles> Sí. Ujú. Sí. Es correcto, sí, así tal cual, así sí y es muy diferente ahora, porque ahí, como tú mencionas, yo tenía tiempo para poder incluir en mi rutina diaria un montón de cosas, y poder decir a esa familia, pues, también es mía ahora, ¿verdad? Pero mi familia anterior. <giggles> "Oye, pues no tengo tiempo para esto", ¿qué tú quieres hacer, o, qué queremos hacer?, porque yo tengo esta otra cosa de responsabilidad, o, plan mío, y pues
Ujú. Claro. Ah, sí, sí, hijito, lo entiendo, anda, ve, ve, ve. <laughs> Claro.
<laughs> Por supuesto, exacto, ¿no? E en ese momento. Muy diferente ahora, diferentísimo.
La incondicionalidad, y la comprensión de los padres no se encuentra en ningún otro lado.
Ujú.